Kamusta?
Hello, ah, okey naman, ikaw? <chuckles>
Eto, ah, medyo pagod ng konti.
Hmm.
Medyo maraming ginawa. Um, kaluluto pa lang ang dami kong ikaw ba ikaw ba, 'di pagod?
Sipag naman. <chuckles> At Hindi ka Wala akong ginagawa, eh. <laughs> Kaya hindi naman ako pagod. Oo.
Mm. <laughs> Ayun, okey yan, napapagod kang napapagod kang, ano, mm, magpahinga yan.
Mm. <chuckles> Mahirap yun. <chuckles> Oo.
Oo. Ay, eh, oo, eh, nga pala, ano
Mm.
Te eh, sabi mo hindi ka pagod ngayon 'no? Eh, kailan ka ba, ano, active? Umaga o gabi?
Mm. Ay, magandang tanong mo sa akin ngayon, ah. <chuckles> Para sa akin, oo, ako sa ngayon ngayong wala akong trabaho sa opisina mas, ano, ako sa gabi talaga aktibo.
Mm, oo. Hmm.
Kasi oo, 'pag ka umaga kasi parang palagi din akong tulog, eh, Mm. Ganun, yung sitwasyon ko ngayon. Kaya para sakin talagang masasabi ko na mas aktibo ko sa gabi.
Mm. Hmm.
Mm, mas tahimik kasi, ikaw, ikaw? ano, saan ka mas aktibo?
Hmm. Ako, ano
Mm.
umaga kasi, ano, ang dami kong ginagawa eh, so, oo nag nag nagwo-work ako ng umaga, lahat ng mga bayarin nanay na din kasi ko, so, naglilinis ng bahay, yung mga bahay yan, kore tapos sa gabi gusto ko nalang magpahinga, so, hindi na ako masyadong kumikilos. Ayun. <clears throat>
Ah, wow. Ah, okey. Hmm. Hmm, ah, okey. Oo. Mm. Totoo naman nga. Naintin naiintindihan kita kasi, ano, pala may family ka na pala talaga. Mhm, totoo naman nga kapag may pamilya na talaga siyempre umaga talaga yan. <chuckles> Oo, tama.
Hmm. Mm. Tama, tama oo, 'pag ka wala ka pa naman pamilya, 'di ikaw pa lang 'yong, ano may, ano, ba tawag dito hawak ng schedule mo, so, kung kailan ka gumising, kung kailan mo gustong kumain, mamaya mo na gagawin, ayun. Okey lang 'yon. Oo.
'Di ba? Mm. Totoo yan. Mm. Totoo. Oo. Ang iniisip ko lang pala kas ah, kasi ngayon, eh, sarili ko palang, eh, <laughs> Oo. Mm.
Oo, tama. Oh, hintayin mo magkaroon ka na ng pamilya. Ayan, mahahati na talaga yung oras mo at ano
Oo. Sa palagay ko magiging, ano, na din ako aktibo sa umaga. <laughs> Totoo.
Mm. Tama, tama tas, um, 'pag lalo pag may alam mo yun may pinagluluto ka or may papasok siyempre gising ka ng maaga niyan, pero 'wag mo munang isipin yun, i-enjoy mo muna yung, ano, mo pa pagiging, ano, mo, pagiging pagiging mag-isa mo ayan hangga't sa <chuckles> Naging nag tayo pa, ano.
Mm. Oo. Totoo yan. Mm, siyempre. O oo. Mm, may tanong ako sayo.
Sige.

Mm, ay nga pala paano 'pagka oo hindi pa'no 'pag 'di ba sabi mo panggabi panggabi ka 'di ba? So pa'no ka nagmo-malling, pa'no ka yung parang ano labas ng with friends, meron panong pa'no t hmm.
May dagdag ka pa, mm? Mm. Alam mo sa totoo oo, sa totoo lang wala na akong time ng ganiyan, eh. Nung ano kasi 'yong trabaho ko dati 12 oras. <chuckles> Oo. Kaya wala na talaga, kung nagmo-mall kung magsho-shopping man ako sa online nalang, yun nalang.
Ah. Hmm. O Ah, oo nga 'no, oo nga kasi wala k ano, eh, 'no, usually ang gala ng magkakaibigan ano, eh, four P-M, or mga hapon hanggang gabi na yan 'di ba? So this one ma after ng ano ng klase or ng trabaho usually 5, so kita-kita no, so hindi ka na ganon, oo, wala talagang choice 'no, ganon talaga. Hmm.
Mm. Totoo. Umaga. Oo, at tsaka hapon, oo totoo. Mm. Oo, lalabas. Mm. Mm, totoo tsaka yung mga naging kaibigan ko din naman sa work ko, yun nga magkasama naman na kami sa opisina kaya okey lang. Wala ako yung ibang outsider kasi dayo lang naman ako dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, eh. <chuckles> Oo, kaya parang ano hindi applicable sakin yung pagkalabas ng trabaho, lalabas pa, kasi kasama ko na sa office yung mga kaibigan ko, eh. <chuckles> Oo, oo, ganun sa'kin.
Hmm. Hmm. <laughs> Ah. M Hmm, tama, tama, tama, yun nga so parehas lang kayo. Oo, maghapon naman na kayong magkasama ano, so dun na rin yung bonding niyo. Oh, while work habang nagtatrabaho, yan, oo ang dami kong ano nalaman tungkol sayo. Oo salamat sa
Mm. Oo, tama ka. Oo. Totoo. Mm. Nalaman. Ako din naano ko sayo, na-amaze ako sayo kasi nagagawa mong productive yung araw mo. <chuckles> Oo. Oo.
O Ay kailangan, kasi may pamilya na. So ikaw din siguro madodoble ang ano mo, yung pagiging productive mo 'pag nagkapamilya ka na. Oo.
Oo. Mm. Mm, 'pag umaga na 'no. <chuckles> So ayan maraming salamat sa'yo, ah, salamat sa iyong pakikipag-usap sa akin, hmm, ingat.
Oo. Ako din, salamat.